Sence dil bilmeden iletişim kurmanın yolları neler?
Yani dil, beden dili diye bir şey var bir kere. Eee, artık bir noktadan sonra dilin, dille kurduğunuz iletişimin büyük bir kısmını bence sağlayabiliyor. Zaten bir de dil öğrenme de organik bir süreç. Yani s çocuğunuz mesela 2 yaşında konuşuyorsa. 2 yaşına kadar hiç mi iletişim kurmuyorsunuz? Tabii ki ful kuruluyor. Eee, tamamen iletişim kuruluyor. Dolayısıyla, eee, dil bilmeden iletişim bence çok rahat kurulabilir.
Hı hı. Evet. E, tabii. Peki mesela hani hayatında bununla ilgili tecrübe ettiğin bir deneyim oldu mu? Hani oradan çıkarak da biraz daha fazla konuşabiliriz bununla ilgili.
Evet. Tabii ki oldu. Şöyle ki ben, emm, eşimle İngilizce konuşuyorduk aramızda. Onun dilini bilmiyordum. Eşim yabancı, onun dilini bilmiyordum. Onun ailesinin yanına yıllar önce gittiğimde, eee, ortak bir dilimiz yoktu ve on ya ailesi de İngilizce bilmediği için o anlamda tabii ki o zaman bu ka böyle işte yapay zekâ filan da çok böyle şey değildi yani yetkin. Emm, çeviri anlamında, eee, dıt çeviri programları da bu kadar iyi değildi. Dolayısıyla şöyle oluyordu: Emm, onlar, onun annesi özellikle benimle, sanki ben o dili çok iyi biliyormuşum gibi benimle inatla konuşmaya devam etti ve ben Böyle bir tabii anlamıyorum hiçbir şey, hiç bilmiyorum çünkü. Bana eliyle de gösteriyor. Mesela yemek ye diyor ya. Şimdi kaşığı alıyor. Ağzına sokuyor. Söylüyor. 1 kere söyle, 2 kere söyle, ben dedim ki herhâlde bu "Ye!" demek. Sonra üçüncüde, ben onu ister istemez, işte çocuklar dil böyle öğreniyor. Öğrendim ve bir daha hiçbir dil bilmeden yemek yiyeceğim zaman o ku kelimeyi söyledim ve böyle biz o iletişimi ım yemek konusunda çok basit bir örnek ama kurmuş olduk. Böyle, böyle derken hayatın farklı alanlarında, işte, bir yere gidiyoruz bilmem ne gerektiriyorsa ortam, böyle o benim inatla biliyormuş gibi, benimle konuşarak ve çok tekrarladı her şeyi. Ben de ister istemez böyle kelime, kelime öğrendim. Herhangi bir dil bilgisi, bilgim olmasa da o kelimeler benim günlük hayatı kurtarmama kısa bir süre sonra yetti açıkçası.
A! Yabancı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Çok komik. <chuckles> Evet. <chuckles> Tabii. Hı hı. Yani, aslında burada bahsettiğin birazcık daha beden dilinin kullanımıyla dil öğrenmek. Yani, senin de dediğin gibi, çocuklar evet bunu çok fazla kullanarak daha hızlı bir şekilde aslında öğrenmiş oluyorlar. Bir de zihinleri muhtemelen bizimkine göre daha temiz olabilir. Eee, yetişkinlerinkine göre. Iıı, ondan da kaynaklı bir durum olabilir. Peki, ııı, günlük kı konuşmada etkili oldu, demiştin, bu yol. Eee, mesela yazı diline dökmede veya bu tarz farklı yerlerde dili geliştirmende nasıl bir rol oynadı? Daha ilerleyen zamanda senin kurs alman gerekti mi mesela?
Evet. Evet. Kesinlikle. Kesinlik Evet. Yani, yazı dilini dökme başka bir şey. Yazı dili, ııı, eğitimsiz olmuyor. Özellikle dil, yani, okunduğu gibi yazılmıyorsa bu bu mutlaka ekstra bir eğitim gerektiriyor. O ona dil bilmeden iletişim kurmanın bir yolu yok. Ya oturup çalışacaksın, online kaynaklardan vs. ya da okula gideceksin, başka yolu yok. Imm, onu, o kısmını şeyle hallettim ben de, ııı, özel ders alarak, işte, haftada 1, beni işimi götürecek kadar hallettim daha çok sonrasında. Ama temel iletişimi, yani, çoğunlukla beden diliyle, beden dilinin normal dilde tekabül ettiği böyle sadece basit basit kelimeleri çözerek yaptım. Ama burada, şey, asıl bir de önemli, olayın içinde olmak. Yani, o ye yemeği ben, işte, trafikte, arabada giderken öğrenmedim. Yemek masasındayız, elinde kaşık var, ağzıma sokuyor. Bir şey söylüyor, ne diyebilir, yani? "Yerleri sil." diyemez herhâlde, çok olayın içinde.
Evet. Doğru. Anladım. Evet. Hı hı. E, tabii mesela bunun için, ımm, senin olduğun ülkede, eee, yerel insanlarla etkileşimin olması, ııı, belki de bir şans oluşturdu senin için. Çünkü birçok, ııı, yabancı ülkeye yerleşen kişiler özellikle, eee, kendi ortamlarında veya kendi milletinden insanlarla takıldıkları için oraya entegrasyonunu geciktirebiliyor. Peki, sence böyle bir entegrasyon içerisinde dilin önemi ne? Yani senin açından nasıl bir deneyim oluşturdu dili hızlıca öğrenebilmiş olmak?
Çok. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Çok, yani, bu m entegrasyonu bambaşka şekillendiriyor bu. Çünkü dil öğrenmek sadece kendini iletişimde ifade etmek değil, kültüre de dâhil olmak. İşte, bazı, işte, insanlar yurt dışına çıkıyor, yurt dışında yaşıyor ama işte, kendi eşi, ailesi, hepsi Türk, orada, yani, sadece başka bir toprakta kendi kültürlerini devam ettiriyorlar, kendilerini. Şimdi, yurt dışında aslında yaşamak değil bu. Bu toprak dışında, başka bir yerde hayatını sürdürmek. Lokasyon değişiyor sadece ama şimdi bir de yani, ben mesela benim kendi örneğimde ben o insanların içine düştüm. O insanların kültürü, dili, yemekleri, yani, herkes yabancıydı, beraber yaşıyorduk, eşim vs. Bu dolayısıyla benimki zorunluluktandı. Mecbur öğreniyorsun. Çocuk da zaten böyle öğreniyor. İçine düşerek, kalarak.
Evet. Hı hı, hı hı. Doğru. Peki, ımm, lafını keserek bir şey sormak istiyorum burada. Eee, bu, hani, başlangıçtaki aileyle birlikte dil öğrenme süreci, eee, ne zaman başlamıştı? Kaç yıl önceydi?
Hı hı. Yani, bir 10 sene oluyor.
Iıı, peki sence şu anda hani teknoloji 10 seneye, 10 sene önceki hâline oranla çok daha fazla gelişti. Sadece çeviri uygulamalarının da dışına çıktı ve yapay zekâyla birlikte başka bir hâl aldı. Eğer şu anki teknolojik imkânlar olmuş olsaydı sence işin daha mı kolaylaşırdı yoksa zorluklara da mı sebep olurdu bu durum?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hiçbir şey değişmezdi, öyle söyleyeyim. Çünkü, eee, yani şimdi o bahsettiğimiz jenerasyon zaten benim 2 jenerasyon üstüm. Dolayıs 1-2 jenerasyon üstüm. Dolayısıyla şu an mesela gözlüklerle var, çeviri gözlükleri, çeviri kalemleri, ya bir sürü yani ama o o y bu orada böyle bir şey yok. Onları kullanma noktasında bir istekleri ya da bir girişimleri şu an olsa yine de olmaz. Onu öğretmek isterler yani çün kültürlerini de muhafaza etmek istedikleri için onu yine aynı şekilde öğretmeyi tercih ederlerdi. Bir de ben daha önce, yıllarca bir, ııı, Avrupa dilini okudum İngilizce dışında okulda. Bu konuyla ilgili tez yazdım. Üniversiteyi bu dilde okudum ve dilde şu an su isteyemiyorum. O kadar istemeyerek okudum ve o kadar öğrenemedim ki. O yüzden bu dili dedim ki yani ben bunu denedim, yapamadım bu şekilde. Bir de, dedim, böyle yani, bi bir başka bir dili de böyle öğrenmeyi deneyeyim çocuk gibi ve çok işe yaradı mesela.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Peki, sence mesela dile karşı ön yargılı olmak da etkiliyor mu? Mesela bazı diller var, kulağa daha melodik gelebiliyor. İtalyanca gibi ve bunları insanlar daha çok öğrenmek istiyorlar. Ama atıyorum başka bir dili ya, mesela bu Almanca olabilir, Portekizce olabilir. Bunlar kulağa daha sert geldiği için daha az kişi öğrenmek isteyebiliyor. İsteği daha az olabiliyor. Sen bu noktada nasıl bir şey yaşadın kendi dilinle alakalı?
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Bence bu hiç fark etmez. Şöyle ki benim bu bahsettiğim, öğrendiğim dil İtalyanca ve bana İtalyanca, eee, evet çok, şey, gelir, itici gelir. Yani, hani, böyle demek istemem. Sadece bana böyle r beni rahatsız eder. Hiç böyle o melodisini hiç sevmem mesela. Eee, Almanca gerçekten bir Alman tarafından güzel konuşulan bir a kaliteli Almanca, eee, çok daha melodik ve mesela hoş gelir kulağa. Ama ben bu ilk bahsettiğim yıllarca okudum, tez yazdım, "Üniversitede..." dediğim dil, Almanca, tek kelime konuşamadığım... Onu, mesela akustiğini daha fazla sevmeme rağmen kesinlikle öğrenemedim. İtalyanca akustiğini sevmememe, dile hiçbir ilgim olmamasına rağmen, mecbur kaldığım için öğrendim. O yüzden bence bunun, yani, hiç etkisi yok, benim benim tecrübemde.
Hı hı. Ha, evet. <chuckles> Hı hı. A. Iıı, yani, aslında hı hı. Ya, senin tecrübene göre pek de, hani, "Dili sevmek ya da ön yargılı olmak pek de etkilemiyor." diyorsun. Peki, mesela, hani, senin deneyiminde senin şansına sahip olmayan biri, yani, çevresinde <sniffs> o yerel eee, halktan insanlar olmayan biri. Yani, rastgele gelmiş ve eşi de oralı değil, atıyorum. Eee, nasıl entegre olabilir? Başka bir yol nasıl olabilir? Sen mesela farklı bir şekilde gelmiş olsaydın, eee, yabancı bir ülkeye, başka nasıl bir yol izlerdin deneyimlerine dayanarak?
Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hımm. Yani, farklı bir ülkeye yalnız başıma gittim. Bunu da tecrübe ettim. 10 sene kadar yaşadım. Bambaşka bir ülkede bu saydıklarımın dışında. Oranın da dilini öğrendim. Orada şöyle bir şey, emm, yani, lokal insanlara karışmak zorundasın. Karışmak zorundasın. Onlarla mı çalış çalışamıyor musun? Git, kulüplere üye ol, git, derneklere üye ol. Onlarla yaşamak zorundasın. Yani, başka türlü olmaz. Dil başka türlü öğrenilmez. Öğrenilse bile kültür tam olarak kültür adaptasyonu gerçekleşmediği için o, böyle, hep havada kalır. Hep böyle, yani, böyle, bir o, olmaz yani. Eee, kültüre tamamen entegre olmak lazım. Hıı.
Evet. Hı hı. Pek hakkında nasıl düşünüyorsun? Hani, bununla alakalı olarak artık çok daha mobil bir dünyada yaşıyoruz ve çok fazla kişi göç ediyor artık ve, emm, yaşadığımız farklı yaşanılan farklı ülkelerde de çok fazla yabancı topluluğu var ve bu topluluklardan özellikle de göç etmiş birinin, ııı, uzak durma olasılığı çok düşü düşmeye başladı. Çünkü etrafta hep, yani, çalıştığı iş yeri, senin de bahsettiğin gibi, genellikle uluslararası bir iş yeri oluyor ve oradaki topluluk da dolayısıyla yabancılardan oluşuyor. Böyle bir insanın aslında ben, hani, eee, şeye bu lokal, senin dediğin, işte, derneklere falan girmesinin zorluğundan bahsetmek istemiştim.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım şimdi. Hı hı. Çok haklısın. Yani, ben şimdi buna hiçbir şey söylem Çünkü orada da dernekler de zaten yabancılardan oluşuyor, haklısın. Ben buna hiçbir bir şey söyleyemem. Çünkü ben yaşadığım ülkelerin hiçbirinde turistik büyük şehirlerde yaşamadım. Ben hep o böyle Afrika'nın kabilelerine nasıl dünyadan bir insan atarsın, 1 tane tek o vardır ya ve so sonuna kadar o kalır, yani, hani, o kadar izole. Ben hep, eee, gittiğim, şeyin, ülkelerin öyle şehirlerinde yaşamak durumunda kaldım. Neredeyse böyle 5 tane turist anca vardı. 1 tane Türk ben vardım. Benim hiç, yani, yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Hiçbir tane Türk arkadaşım olmadı. Türk böyle topluluğun olduğu bir yerde hiç yaşamadım. Hep böyle tek turist ben olduğum yerlerde yaşadım. Dolayısıyla bunu hiç bilmiyorum. Bu bambaşka bir tecrübe açıkçası.
Hı hı. He, evet. Evet. Evet. Aslında Hı hı. Evet. Aslında değişik bir noktaya parmak basmış oldun çünkü, emm, küçük şehirler, yani, göç edilen çok fazla göç edilen ülkelerin bir de çok fazla göç edilen şehirleri var. İşte, başkenti olabilir ya da, eee, yani, ne bileyim, en kalabalık şehri olabilir. Eee, sonuç olarak senin aslında başka bir şansın daha olmuş. Daha, böyle, kırsala belki de ya da daha az tercih edilen yabancılar tarafından şehirlere, eee, göç etmişsin. Yani, turistik olması bir kenara, ama aslında göç edenlerin tercih ettiği şehirlerin dışında bir yerde yaşamak. Senin için bir şans oluşturmuş. Eee, peki mesela Hı hı.
Hı hı. Evet, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Ya, bir de ben hep yerel insanlarla da yaşadım, dediğim gibi. Ama bu şans olduğu gibi, bunun zor tarafları da vardı. Yani böyle dışarıdan pozitif görünüyor da.
Evet. Mesela zorluklarından, ııı, örnekler vermek ister misin?
Tabii ki adapte olmak zorundasın, başka şansın yok. Şimdi sen diyelim ki İngiltere'ye taşındın, Londra'ya taşındın. E, Londra'nın zaten şu an %5'i f alan Türk herhâlde, Türk mahalleleri var yani. İstersen sen Londra'da Türkiye'de herhangi bir şehirdeymişsin gibi hayatını sürdürebilirsin. Bir kelime İngilizce bilmeden. Kendi küçük mahallende, arkadaşlar, eşin, Türk okulu, Türk hastanesi yaparsın ya da Almanya'da da öyle, örnek veriyorum. Ama şimdi sen gidip de İngiltere'nin en güneyinde sahil kasabalarından birine gidiyorsan. Oranın aksanı bile bambaşka tek başına, oraya adapte olmak zorundasın. Ben adapte olamıyorum gibi bir durumun olamaz. Yani, dil öğrenemiyorum. İletişim kuramıyorum. Söz konusu olamaz, yoksa yaşayamazsın.
Evet. Hı hı, tabii. <chuckles> Hı hı. Eee, doğru söylediklerin, emm, ama bir de şöyle düşünebiliriz, hani, psikolojik olarak da, eee, zorlukları olmalı yaşadığın şeylerin. Ben aslında burada biraz daha, hani, senin ne yaşadığını öğrenmek isterim. Psikolojik olarak sen neler yaşadın? Bu süreç aslında ne kadar uzun sürdü? Yani, hani, tamam, şimdi anlatırken sanki evet, başarılı bir şekilde çıkmışsın ve bunun için s tebrik ederim seni ama, eee, daha öncesinde o süreçte yaşadığın psikolojik yo zorluk neydi mesela arka plandaki?
Mecbur. Tabii, işte, çok zor Hı hı. Yani, şöyle ki ed sü sürekli uyum sağlaması, evde hissedememe, yani, sürekli bir çaba, hayatın her alanında bir çaba. Şimdi, diyelim ki s ı ı bir insan için kendi a vatanında yaşayan ya da, işte, yurt dışında bile yaşasa, yani, ki bildiği zo şeyde yaşayan bir insan için ekmek almak bir çaba ya da taksiye binmek. Benim için, yani, taksiye binmek bile bir şeydi, çaba, mental çaba gerektiriyordu çünkü mümkün değil dillerini anlamıyorsun. Diyelim ki İngiltere'de İngilizce bilsen bile İngiltere'nin güneyinde öyle yerler var ki, yani, konuştuklarının İngilizce olduğunu anlamazsın. Öyle aksanlar yoğun filan. Turistin hiç olmadığı ya da yerel turist çok olduğu deniz kenarı olduğu için. Şimdi m çok zor oluyor. Ya, çok basit bir şey bile günlük hayatta, eee, böyle bir durumda çok zorlaşabiliyor ama bu da bir kas gibi yani gelişiyor. Sen bunlarla mücadele etmeye alıştıkça, hallettikçe halledebiliyorsun ve bir şekilde bu biraz hayatta esneklik getiriyor. Evet, ben zorlandım. Bu y evet şanslıydım ama bir yandan da çok zorlandım. Yani, normal göç eden birinden belki 10 kat daha fazla zorlandım.
Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Peki, eee, son olarak, eee, şeyle, emm, sormak istiyorum. Başka ülkelere de göç ettiğini söyledin. İlk göçten sonra kolaylaştı mı bu süreç senin için?
Evet. Yok. Her biri başka bir hikâye, her kültürün bambaşka dinamikleri var. Bir kültürde alıştığın şey diğer kültürde tabu bile olabiliyor. Yani, o kadar bambaşka kültürler var dünya üzerindeki, o kadar zıt ki.
A, evet. Ha. Yani, sana aslında kolaylık sağlamadı farklı yerlerde yaşamış olmak bu anlamda baktığında.
Değil, kolaylık sağlamadı ama öz güven sağladı. Yani, şöyle bir kolaylık: Öz güvenden gelen bir kolaylık vardı; "Ya, bununla hallederim, zaten daha önce çokça yaptım." gibi bir öz güven kolaylığı geldi ama pratikte iş hacminde bir kolaylık sağlamadı açıkçası.
Anladım. Ben tavsiyelerin için ve paylaştıkların için çok teşekkür etmek istiyorum sana. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler tekrardan.
I hı. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hoşça kal.